उस समय क्या कहते हैं? क्योंकि आपको ट्रेन करना होता है, आपको वर्जिश करनी होती है, आपको कसरत करनी होती है, आपको अपना पूरा समय देना होता है, आपको अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो वो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं अ, माध्यम है आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें सिखाने का क्योंकि प्रोबेबली शायद शायद से आप अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों से, अपने माता-पिता से ना सीखें। पर आप स्पोर्ट्स से बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं। जी, जी। जी, कि आप
जी। जी। बहुत-सी, ढेर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अ, मैंने फुटबॉल के बारे में एक स्टोरी सुनी हुई थी। अ, फुटबॉल में मुझे लगता है कु कोई अ अ, अमेरिकन कंट्री या अफ़्रीकन कंट्री है कि जिसमें अ, जेलों में कैदी हुआ करते थे और उनमें काफ़ी मनमुटा होता था, गुटबाज़ी चलती थी। अ, किसी को काटना, फेंकना ये ऐसी चीज़ें आम थी काफ़ी तौर पे। तो तभी ये जो खेल है अ, कुछ कैदियों ने अपने आप में जो है एक गेंद-सा कोई दिखने वाला ऑब्जेक्ट है उसके साथ ये खेल शुरू किया और ये उसके बाद में ये खेल बढ़ता चला गया। क्या आपको पता है कुछ, ऐसी ही स्टोरी है शायद से?
जी। जी।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
जी, जी। सॉकर जी। जी, बास्केटबॉल। हाँ, हाँ, हाँ।
तो बास्केटबॉल का जी, जी, जो बास्केटबॉल जो है उसका अ, अविष्कार हुआ था अ, चाइना में। तो ये वहाँ से आया है गेम जी, कि वहाँ पे कुछ चाइनीज़
अच्छा। चाइना के एक बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं उनका नाम याओ मिंग जी हाँ, उनके बारे में मैंने सुना हुआ है, जी। आप कह रहे थे आप अपनी कहानी बताइयो प्लीज़।
याओ मिंग, जी। जी, जी, जी और

जी, जी, जी। और चेस के बारे में अभी जैसे आपने देखा हो देखे होंगे न्यूज़ में आजकल पिछले मतलब पिछले कुछ समय में मैग्नेस काल्स काल्सन बहुत थे क्योंकि उन्होंने कुछ फ़िडे के रूल्स से अप्लाई नहीं किया था, मतलब वो नहीं माने थे कुछ फ़िडे के रूल्स, तो उन्हें डिसक्वालिफ़ाई कर दिया गया था, बात यहाँ तक पहुँच गई थी और वो अभी एक नया चेस का अ अ, क्या कहते हैं रैली चालू हुई है जिसका नाम है चेस अ, क्या कहते हैं नाइन सिक्स्टी, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बैक रैंक जो होती है, जिसमें हाथी-घोड़ा-सिपाही ये सब अ, नॉट सिपाही, हाथी-गोड़ा और रा रा राजा-रानी होते हैं, तो वो मतलब आगे-पीछे लगे होते हैं, नॉर्मल जैसे होता है वैसा नहीं होता, तो आपको वहाँ से गेम जीतना पड़ता है, तो ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ है अगर आप देखें क्योंकि वहाँ पे आपका पूरा
हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा। ओह! ओके। हाँ, हाँ। जी। ओके। तो वहाँ से गेम स्टार्ट होता है कि वहाँ से गेम जीतना पड़ता है? अच्छा।
जी, जी, जी। वहाँ से जब आपने अपना सिपाही बढ़ाया तो उसके बाद आपको ऐसा खेलना पड़ेगा कि आपको वो गेम जीतना है।
ओके।
वो चेस टाइम्स और वो हर हर दिन अलग-अलग पोज़ीशंस होता है तो बहुत मज़ा आता है वो भी देखने में।
तो मेरे मेरे ये काफ़ी चेस तो बहुत बढ़िया खेल है, मेरे यही तरह के से अगर जब मैं छोटा था बचपन में अ, ज़्यादा 8वीं- 9वीं कक्षा में था, तो तब मुझे बड़ा ही पसंद आता था गेम, वो था कबड्डी।
जी। जी। अ, जी, जी, जी।
कबड्डी क काफ़ी अच्छा गेम है, मुझे लगता है क्योंकि क्या है, कबड्डी में जो है आपको लगेंगे तो सिर्फ़ प्लेयर्स 7 प्लेयर्स आपके होने चाहिए, अपोनेंट टीम के 7 प्लेयर्स होंगे और उसके लिए आपको जगह चाहिए, तो जगह भी कुछ ज़्यादा नहीं है आप ग्राउंड पे अगर रेशा रेखाएँ कुछ खींच लें, तो वो आपका ग्राउंड बन जाएगा और किसी भी अ, साहित्य के बिना अ, खेले जा खेला जाने वाला जो गेम है, वो है कबड्डी।
जी। जी। ई बिल्कुल। बिल्कुल। उ, जी। जी। जी। जी। जी। कबड्डी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो तो वो मुझे काफ़ी पसंद आता था और उस समय मैंने अपने 1-2 बार हाथ-पैर भी तुड़वा लिए थे। <laughs> जी और मुझे याद है
<chuckles> जो कि अब मैं समझता हूँ बहुत लाज़मी है कबड्डी में।
जी, जी, जी, जी। और एक बार तो क्या हुआ था कि हमारा जो मैच चल रहा था, एक मैच के दौरान अपोनेंट प्लेयर जो था, उसने रेड की और उस रेड के बाद रेड के वक़्त, उसने जो हमारे साथ में जो डिफ़ेंडर थे, उनके ठीक कान के नीचे ये जोर से बजा दिया।
जी। जी। जी।